Mas foi assim foi sem querer, foi o meu subconsciente, foi, mas eu travei, lógico que eu travei, mas era numa prova, ali sim, talvez você com nervoso tal, não sei o quê, mas também não é o lugar, aquele é o pior de todos os lugares pra você resolver travar e ter branco, não é isso? Agora, de resto, eu me lembro o que eu sei é que quando eu começo a falar, eu tenho que falar em público, os 30 primeiros segundos são sempre os mais complicados pra mim.
Sim. Uhum. Uhum. Me fala. Uhum. Hum. Entendi. É o é o momento do tudo ou nada, ou vai ou não vai.
Passado os trin Eh, agora eu já estou aqui mesmo, né, vamos agora não tem recuo, não dá pra negociar a volta então
Hum, ok. Sim. Eh, o que você falou é é muito valioso no sentido de, a gente não pode ser tão exigentes, né, e tão cruéis conosco mesmo. É o que é o é
Não, que a gente é de uma, a gente é a gente é torturador profissional, a gente com a gente mesma.
Mas foi esse exemplo que você colocou, é é dividir com a plateia, olha, me deu um branco me deu um branco, mas vamos lá, eu estudei, eu conheço o assunto. Agora, eh eh uma uma pergunta também sobre tudo isso. Você acha que o tamanho da plateia, o tamanho do público, uma plateia de 10 pessoas, uma plateia de 1.000 pessoas, uma plateia de 10.000 pessoas, Isso influencia na como, ou como você vai começar, se você vai paralisar ou não? Ou não tem nada a ver?
Uhum. Não. Pois eu acho então que uma plateia pequena, eu acho que uma plateia pequena, é pior do que uma plateia de 10.000 pessoas.
Não diga, por quê?
Porque na plateia de 10.000 pessoas você olha para o você olha para o todo. Você não individualiza ninguém, na verdade você não individualiza ninguém. Agora numa plateia de 10 pessoas, você está vendo os olhos de todo mundo. Se é pra travar você vai travar ali, e não na de 10.000 pessoas.
Ah. Certo. Muito interessante.
Que de dez mil pessoas você já chega no, e aí gente? Né. Seja lá quem seja essa gente toda! Olha lá, vamos lá, né. Agora 10 pessoas, ah, 10 pessoas é duro, numa salinha fechada. Aí sim, aí a pessoa se coça você acha que ela está ficando cansada. Ela olha para o relógio e você fala: "A pessoa está querendo ir embora". Você, você vigia o outro, não é nem o outro que está te vigiando. É você que vigia, e isso sim pode te distrair, e isso sim pode gerar um problema na mensagem que você está querendo soltar.
Hum. É este é muito interessante esse esse seu ponto de vista. Sim. Entendi.

A prova oral era assim, os caras sentados na sua frente e fazendo perguntas.
Nossa, uhum.
E aí eu me lembro que ai um u
Ou seja, não era uma provinha de de múltiplas hã, que
Não, não, não é não, não, não, e aí na prova oral eu sentei e eu me lembro que teve um um examinador que perguntou assim, porque em em direito você tem como se fosse uma gíria que fala: a pessoa está em lins, lins é lugar incerto e não sabido.
questões. Ah, que interessante.
Ah é aí o professor fala assim: "Olha fulano tinha um um cliente que tinha que ser citado, mas ele estava em lins, aonde ele estava?". E eu fiquei olhando pra cara dele, parada.
Uhum. Hã.
Aquilo ali travou de verde e amarelo.
Não diga.
Ele estava em lins, disse o professor de novo, ele estava em lins. Você tá acordada?
Aham. <laughs> Hã.
E eu muda, parada olhando pra cara dele, eu fiz assim
Você estava no meio de uma sessão de tra de travamento e e com branco.
Aqui! <chuckles> Nossa, meu Deus foi um horror, eu olhei e fiz assim, isso aí tá na minha cabeça em algum lugar, mas eu não tô conseguindo localizar o lugar direito, aí eu brinquei e falei: "Acho que tá em lugar incerto e não sabido".